Eee, jadi kan ketika aku mutusin break itu, putus itu kan, eee, aku aku ak aku sedih dong, Kak, aku sedih aku sedih. Harus mengakhiri hubungan yang udah lama ini, yang yang udah dibangun kan, 5 tahun, dengan suka dukanyalah, gitu.
Iya, pasti kan.
Awalnya aku mencoba untuk sedih banget, sedih ya. Tapi, aku masih "Kayaknya aku bisa masih bisa handle nih, perasaanku ini," gitu kan ya. Nah, cuma aku bing eee, kagetnya itu, enggak selang berapa lama ya, mmm, dari paska itu, sebulanan deh, sebulan sudah, e benar-benar break ini ma boks secara apa, gimana. Aku dapat kabar, ternyata dia lagi deket sama seseorang, gitu loh. Wah, itu
Iya? Waduh, sakit banget ya, itu ya, Kak, ya?
itu, ketika aku tahu itu, aku coba aku coba klarifikasi. Tapi, semuanya udah diputus sama dia, semua, mau dari sosial, diblok itu dia. Aku juga aku juga hubungi temannya, temannya ngasih tahu, tapi temenyi temennya ngaku dia nggak tahu, "Nggak tahu nih, aku juga kenapa?" Gitu, "Aku nggak dapet info," gitu. Aku nggak aku nggak percaya, karena yang gua teman tuh teman teman baik dia gitulah, yang gue telfon tuh, teman baik dia, gitu. Di situ aku benar-benar
Oh, udah diblok gitu ya? Oke.
apa ya, kayak aku sempat, e merasa enggak semangat itu, lama banget.
Wah, wajar sih.
Sampai akhirnya aku memutuskan, mmm, aku mendaki gunung. Aku enggak pernah mendaki sebelumnya.
Iya? Oke, terus gimana tuh yang Kakak rasain?
Aku pikir, "Udahlah."

Dia bilangnya, "Tunggu dulu setahun lagi," kata dia, "entar dulu, aku belum siap nih segala macem." Gitu loh. Aku tuh udah ini, eee, ngajak yang kemarin tuh udah yang kesekian kalinya sih. Sebelum juga kayak gitu, dia ngomongnya gitu kan ya. Nah memang sih, Kak, memang agak sedikit, eee, sa pedihnya itu memang hubungan kami itu 5 tahun tuh backstreet loh, Kak.
Oh. Oke. Oh, backstreet.
Kita backstreet nah, itu dia gitu loh. E
Oke oke. Kalau boleh tahu kenapa backstreet tuh? Apakah karena mungkin enggak ada restu dari orang tua? Atau masih malu? Atau gimana tuh?
Jadi dia tuh ngakunya, eee, dia tuh belum sepenuhnya gitu di izinin sama orang tuanya untuk ada hubungan dengan, eee, orang lain gitu kan, gitu loh. Aku awal-awalnya udah kayak gitu, aku udah bilang artinya tuh, eee, "Iya udah kalau enggak, eee, kalau eng" di awal-awal nih, eee, aku juga pengennya, realize juga dong, "Kalau bisa, kalau enggak bisa enggak apa-apa, eee, enggak usah kita terusin ini," Gitu loh. "itu akan akan" wah pokoknya, "enggak eng janganlah gitu." Aku gitu kan, tapi dia tetep kekeh juga tahu udah, udah aku kasih heeh, tapi dia kekeh juga nih mau gitu kan. "Iya udah sambil jalan nih ya." Gitu, itu itu di aku sempat klarfikasi d klarifikasi itu di tahun ke-3 karena aku 2 tahun udah, "Aku udah lama-lama juga nih, mau nawarin ini nih, eee, udah tahun depan ya, tahun depan." Gitu. Jalan tahun depannya enggak juga enggak juga gitu kan. Sampai akhirnya, mmm, "Emang emang apa sih sebenarnya masalahnya? Gitu loh. Kok masih nunda lagi? Gitu loh. Kemarin pas kita minta aku minta break, kamu enggak mau," aku bilang gitu kan. Nah sekarang, eee, aku minta lagi dan ini udah malahan dengan posisi yang yang, eee, terakhir itu aku aku punya pekerjaan yang bagus banget loh gitu. Aku bekerja di sebuah perusahaan dan aku jadi kepala cabang gitu loh, Kak. Kalau dari finansial aku udah bisa menjamin nih, artinya tuh pedelah aku gitu kan ya, nah pede, tapi apa lagi masalahnya, gitu loh. Dia masalahnya masih, eee, "Orang tuanya ni," katanya gitu.
Oke. Oke. Kamu udah ngasih ketegasan di awal gitu ya berarti ya? Oke oke. Iya. Stabil gitu ya? Wah, keren. Oh, jadi Oke. Oh, jadi, eee, masalah putusnya itu apakah betul, Kak, karena tadi ya, dari yang Kakak bilang, coba aku simpulkan dikit kali ya, eee, masalahnya itu adalah, eee, sebetulnya Kakak udah siap nikah tuh, siap banget gitu kan, nah, tapi pasangan Kakak yang selalu menunda-nunda bahkan tahun depan, tahun depannya lagi gitu ya berarti ya, Kak, ya?
Boleh boleh boleh. Banget banget.